Ano, yung sa kapatid ko kasi intimate, so wala siyang abay-abay.
ah okay. ah okay okay, pero okay lang yun.
Tapos pabor din sa'kin yun. Kasi dati ano, umaabay ako. Alam mo ba nung hindi pa ako nakakaranas ng abay sa kasal, iniisip ko din yan yung sa'yo na parang gusto mo din makaranas, di ba. Oo tapos nung nakaabay ako, ano pala ang hirap ayoko na. <laughs> Oo, nakakapagod kasi hindi ko alam na buong araw pala yun na parang, bilang abay oo ano, parang yung kwento ko na din ah. Ano, yung sa ano, yung sa kaibigan ko kasi nun parang call time namin 7:00 ng umaga. Sabi ko sobrang aga naman kasi daw may pictorial yun, alam mo yun, sa mga SDE ganyan tapos
Mm. Mm. Mm. Oo. <chuckles> Abay. Umabay, mm. Ayaw mo na? Kapagod. <laughs> Mm. Ah okay. ikaw na pinagtrabaho, no? Mm. Mm. Sige go Mm. Mm, <clicks tongue> oo. Oo. Oo, may ano pa ano, parang may pinasunod talaga kayong plano sa isang araw na yun. Mm.
Oo, oo. Tapos yun, tas parang halaga nito pala 'to nakakapagod sobrang aga mong minakeuppan tapos ang dami mong gagawin, magpoposing parang mga script may mga script ganyan.
Pagod. Mm. Mm. Ay para talagang ano kayo no, one day na may acting acting, <chuckles> photography, ganun. Pero okay yun ah, mm. Minsan lang naman.
Oo oo. Tapos mm. Yu yu yung akin kasi nakakapagod kasi parang akala ko pagkatapos ikasal, <chuckles> okey na, hindi pala, meron din, oo, parang pagkatapos sila ikasal o nasaan 'yong bridesmaid ganyan picture ulit, sa reception bridesmaids pa din. Kasi kahit na yung may performance tas kami din yung sasali sa games, parang ganon.
Yun, mm kainan na. <laughs> Picture uli, no. Mm. Mm. Oo, oo. Nakapanood ako ng ganyan, eh, sa mga kinakasal, talagang ano, yung may mga ano, di ba, tawag dito, tatanggalin pa yung garter sa ano, sa binti. Medyo nakakapagod nga talaga tama naman nga. <laughs>
Oo. Oo, oo. Oo. Mm. Buong araw kaya parang ako nung una, um, ano kasi parang tatlong beses lang akong, um, umabay tapos yung sa kapatid ko, sabi ko, "Magaganito ka ba, parang huwag na, <chuckles> nakakapagod." Sabi ko, oo, kasi ako pag ako yung kinasal, ayoko ng ayokong may ganun din. Kasi alam ko yung pakiramdam na ano nakakapagod para sa sa bridesmaid oo mm.
Mm. Mm, okay. Mm. Oo, kasi nakakapagod. <chuckles> Ah okay. Mm. Mga tao no. parang dapat chill na lang din no. Oo, sang-ayon din naman nga ako kasi, ah, maganda yung ano eh, ah, yun nga kagaya ng nangyari sa inyong set up, intimate ano lang wedding na oo, mag maganda yun oo, pala ano lang chill lang, mm.
Mm. Mm. Pero ano, oo, pero para sa'yo gusto ko din ma-experience mo yung ano, yung mag-abay, para ano din, nakakatuwa din naman kasi sa umpisa pero umpisa talaga. <laughs> Yung unang yung ma-try lang, di ba, oo, oo, ayun.
Mm. Oo, di ba? Mm. Oo, kahit ano lang, isang beses lang, okay na. Mm, masaya na ako dun 'pag isang beses lang. Siguro yun naman ang maii-share ko sa'yo ulit kapag nagkausap tayo. <laughs>
Oo oo, 'pag naging abay ka na. Mm. Pero matanong ko lang, ano yung nangyari dun sa karanasan mo na ano, naging masaya talaga para sa'yo?
Oo. Tama ka naman, mm. Mm.

Eh, siguro halimbawa bukas yung kasal tas ngayon ako magpo-post ng ano ng proposal, ganyan tas bukas na yung ano yung kasal, oo.
Mm. Ah, okey. Para ano 'no surprise talaga 'no? Oh, sabagay baka kasi may evil eye pa eh, minsan kasi nasa social media din yung problema eh. Oo, naniniwala ako dun. Hindi hindi imposibleng mangyari. <chuckles>
Mm, ay 'di ba may ganun nga daw, mm, mm. Tapos Oo, tsaka ano parang walang magme-message na sa'kin na ano na parang kailan, ano yung saa ayun yung alam mo yun parang saan mga yung ano, kasi gusto ko, mm.
Mm. Mm. Mm, para ano tahimik din yung buhay mo pag ano pag wala masyadong nakaalam, tama ka naman nga. Mm. Sang-ayon yun ako sa'yo.
Oo. Mm, ayan, ano matanong ko lang din balik tayo sa trabaho mo 'no. Kapag may pagkakataon kang gagawin mo ulit yun yung trabaho na yun, kasi sabi mo nasa tech ka tapos hirap ka din ngayon sa marketing ano yung mas gusto mong ano, gawin o baguhin?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ako talaga, ah, sa akin siguro ano stick muna ako dito kasi nasabi naman na sa amin na once na okey na 'yong ano namin, ah, mismong business na company namin, ah, ililipat naman kami kung saan talaga yung mismong dun kami, kaya para sa akin ini-embrace ko lang talaga siya, for the go. <chuckles> Oo, ikaw ba, sa'yo anong mga pagka may mga ganun ka din ba pagkakataon?
Mm. Oo, mm. Ma ah, oo. Mm. Oo, oo. Mm. Ako ano, pagdating sa trabaho, oo, may mga ganon din ako kasi ilang beses din ako nagpalit ng ano ng trabaho tapos ngayon, oo, parang kung ano yung mga naranasan ko dati na ayoko, ayoko ng pasukin kasi alam kong hindi ako tatagal sa gano'n eh, 'yon, mm.
Mm. Hmm. Okey. Magtrabaho. Hmm. Ay oo, okey. Para ano na 'no aware ka na talaga sa mga hindi mo kagustuhan at gusto mo. Okay yun kasi yun nga kilala mo na din sarili mo tama naman nga. Para ano dun ka dun ka sa ano no, ah, sa mas komportable ka at tsaka hindi ka mahihirapan. Mm. So yun, ah, natuwa ako bago ako matulog ang dami kong narinig mula sa'yo ah, mm.
Oo, mm. Mm, ayun, mm. Oo, tama, mm, ayan. Oo nga eh, oo, nag-enjoy din ako sa ano, sa usapan natin, mm, tsaka
Pag-usapan natin, mm, maraming salamat sa'yo ah.
oo, tsaka maraming salamat din sa mga ibinahagi mo sa iyong trabaho, good luck, good luck sa'yo diyan, 'yon, mm.
M Mm. Oo, <chuckles> salamat, ingat ka ah. Ako ay matutulog na't maaga pa bukas, salamat. Mm, ingat.
Oo nga eh. Good night, salamat and paalam.

Mm, nakakapagod 'no kapag halimbawa, tas twelve hours pa kami dun, o imagine mo. 'Di nung medyo na ano, ah, natuwa ako kasi nagka nagkaroon ako ng time para makapagpahinga talaga. Nakauwi akong probinsya, ay kung saan-saan napunta. <chuckles> O ikaw ba sa'yo ba?
Mm. Mm. Oo. Oo alam mo yun mm, alam mo yung parang oo. Nung parang pag hindi ka na pumapasok parang, <breath> "Hay, ang sarap magpahinga." parang ganun 'di ba? Mm.
Mm. Mm, mm, nun lang yung last year, pero nitong <chuckles> ano na medyo hindi na maganda. <laughs> Nung tumagal na, mm. <chuckles> Pero masaya nun, ikaw ba ano yung karanasan mo na nakapagpasaya talaga sayo nitong nakaraang taon?
Oo. <giggles> Parang balik ulit sa trabaho, oo, oo. Mm. Oo, ako nung nakaraang taon yung kasal nung kapatid ko kasi ano Oo. Eh, ano talaga siya okasyon yung ano, um, nakakapagpasaya. Kasi ano, unang kasal namin sa pamilya namin- siya yung unang kinasal. Kaya alam mo yun na parang emosyonal kaming lahat tapos ano, um, hindi hindi kasi namin alam kung paano ano, eh, kung pano yung alam mo yun 'pag sa amin na mismo manggagaling yung ikakasal. Kasi 'pag nakaka-attend kami sa kasal ng ibang mga kamag-anak, alam mo yun nakakatuwa talaga yung mga mga wedding ganyan, mm.
Ay, wow! Bongga yun, ah Mm. Mm. Ah, okey. Lahat, oo. Mm. Oo, syempre. Parang nakakaano 'no kasi yun nga na-involve tayo ganon. Tapos mismong family member mo pa talaga yung <scoffs> na dun, kaya talagang oo naka ansaya nga naman nyan. Wala pa kasing kinakasal samin, eh, kasi ako yung panganay sa pamilya. <laughs>
Oo. Yung oo. Mm. Ah. Oo, ako din ako yung panganay pero yung kapatid ko yung nauna sa akin, oo. O oo nga, eh, hindi naman ako ano <chuckles> oo ipu ano i-manifest natin yun. Ayun, yun yung mm, oo, oo. Ayan, ayun yun yung ano, ah, pinakamasayang oo karanasan ko last year. Ano mm.
O Ah, yung sunod sayong ano, ah, okay. Okay lang yan, <chuckles> sunod na tayo. <laughs> Mm. Yes, pero mangyayari yan hindi pwedeng hindi. <laughs> Mm. Masaya, oo masaya naman nga yun. Gusto ko din makaano diyan makaranas ng ganyan kasi hindi pa din ako nakaka ganyang abay-abay.
Oo ah, hindi pa.
Ab mm, abay ka ba, umabay ka ganun?